Y fíjate que, quiero comentarte algo y no sé si tú me puedas ayudar, guiar, o simplemente escuchar, no lo sé, ¿no?, pero, he he estado intentando crear como una rutina de, pues sí, como para mi autocuidado, pero siento que a veces no avanza del todo bien, ¿no?, o sea, tengo rutinas tanto para hacer ejercicio, rutinas para comer mejor, como cosas más saludables, ¿no?, verdurita, carne, evitar el consumo de refresco, incluso de panes, y también tengo como esta parte de autocuidado de piel, ¿no?, como el típico skin care. Y aunque lo digamos, lo puedo establecer durante quizás una semana, como que de repente hay como este falseo, ¿no?, como que, o sea, hablando de la comida, luego se me antoja tomar refresco y siento que eso rompe la rutina y empieza a tomar cada vez más refresco o que el pan, ¿no?, siento que soy una persona que le gusta mucho el pan, entonces, si hay un bolillo en la mesa, yo lo tomo y ya como que ahí rompí, como esta estructura que estaba llevando y se vuelve a, vuelvo a comenzar otra vez, o desde cero o mantengo por mucho tiempo este mal hábito, ¿no?, el ejercicio igual, a veces estoy muchas veces haciendo ejercicio y de repente dejo de hacerlo, o con el tema de la rutina de del cuidado de la piel, pues ocurre lo mismo, ¿no?, entonces, me gustaría poder hacer rutinas que s que perduren más con el tiempo, pero que no se vuelvan también como, algo no flexible, ¿no?, porque, pues, en ocasiones puedo querer tomar, por ejemplo, refresco, y pues, darme ese gusto también me gustaría, pero no sé, ¿tú qué consideras que que podría como ayudarme, o guiarme, para no sentirme con esta frustración de no poder completar, pues, estas rutinas y mantenerlas en el tiem?
A ver, dime. Ajá. Okey. Ajá. Okey. Ajá. Okey. ¿Tú consideras que co inviertes mucho tiempo o energía, para dedicar como a estos aspectos en tu día a día, o lo has intentado llevar como de que no solo sean, a lo mejor, unos días, que solo sean, a lo mejor, semanas o incluso hasta meses?
Pues, mira, siento que mucho tiempo no le no es que le dedique, pero sí necesito como otros recursos, ¿no?, a lo mejor en tema de comida, pues, del, ir a comprar este este tipo de alimentos al mercado o al supermercado, ¿no?, en el tema del skin care, pues, a veces estoy trabajando hasta muy noche, y ya luego como que me da flojera, eh, hacer este esta limpieza de la cara y prefiero en automático irme a dormir, ¿no?, y en cuanto a metas, pues, he tratado de ponerme metas así como, durante un mes voy a hacer esto, pero luego no, pues sí, no no suele ser como tan tan favorable, porque digo: "Ay, falta todavía mucho tiempo, durante tanto tiempo lo tengo que estar haciendo", y se vuelve cansado o pesado. Entonces, ajá, pues, no sé, luego como, ¿qué debería de hacer?
Ajá. Okey. Okey. Un poco complicado. Okey. ¿Y crees que hay un factor externo?, no sé, a lo mejor algún familiar, algún alguna situación, alguna, eh, actividad o algo que te impida como el mantener como esta, pues, sí, como que esta esta interacción con tu autocuidado en tu vida.
Pues, mira yo creo que sí hay factores, ¿eh? O sea por ejemplo el tema laboral, creo que es uno. Que a veces tengo que dedicarle más tiempo al trabajo, salir y no puedo estar como, a lo mejor comiendo cosas sanas, ¿no? O, en el tema del ejercicio, pues, estar trabajando tanto no me da tiempo, ¿no? De hacer el ejercicio que yo quisiera, o, en el tiempo en el que yo quisiera. Y también en el tema, te digo, de lo del auto cuidado de de la cara, o, de la piel, pues, que termino muy tarde, y ya no me dan ganas de, justo como es muy noche, dices: "Ay, por qué me tengo que que lavar la cara ahorita con agua tan fría, o, esperar tiempo para que se embeba", ¿no? La crema y esto. Yo siento que son ese tipo de factores. Y también, por ejemplo, en el tema social, pues, influye la parte de: "Ah, pues, vamos a una fiesta y hay que tomar, o, mira, come esto", ¿no? Cosas como grasosas y eso, y a veces poner como esos límites, e es lo que siento que cuesta trabajo, y que hacen que se rompan estas rutinas.
Ujú. Okey. Okey. Muy caliente. Okey. Okey. Okey, también me comentabas de que en algún momento, pues sí, de cierta forma te gusta como el tener estos gustitos, que de repente a lo mejor lo que decías, ¿no? De de de las fiestas, o, de que, a lo mejor t to tomarte un vaso de refresco, a lo mejor un pan. Estos estos estímulos, o, estos, pues, estas situaciones, ¿te gustaría como continuarlas en tu día a día?
Ujú. Pues, mira, creo que sí me gustaría tenerlas, obviamente no quiero ser como tan rigurosa o tan estricta con este tipo de rutina, o sea, sien quiero ser flexible justo, pero, siento que cuando hago estas permisiones de: "Ah, okey, vamos a tomar un un refresquito", se puede volver como muy cotidiano, ¿no?, como el seguir queriendo tomar refresco, digo: "Bueno, si ya lo rompí, esta vez, pues, ¿qué más da?, un día más", ¿no?, entonces, como que ahí se cambia el hábito para mal, y me impide ver retomar tan, eh, fácilmente como como estos hábitos que ya tenía.
Dependiente. Okey. Okey. Y ot una pregunta, ¿tienes apoyo o recursos?, no sé, a lo mejor, algún espacio, pues, en el que te puedas como dar, a lo mejor estos gustos o que a lo mejor tengas este espacio para poder hacer el ejercicio, o a lo mejor para comer bien, ¿tienes como, eh, a lo mejor los recursos económicos como para poder tener como esta variedad de alimentos o de pues, de bebidas que te puedan ten ser como saludables para tu salud? ¿O incluso hasta personas, a lo mejor algún familiar o alguna persona cercana?
Pues, fíjate que sí. Sí, fíjate que sí, o sea, por ejemplo, el espacio para para hacer ejercicio lo tengo como disponible en casa y ahí, digamos, que puedo hacer ejercicio 24 7, ¿no?, en el momento en el que yo quiera, tengo ya mi equipo, tengo el espacio, eh, sí, como que u un un lugar estable para poder ejercitarme sin ninguna complicación, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de la alimentación, siento que sí tengo como este apoyo, quizás, moral y también el apoyo, pues, físico, ¿no?, o sea, de mi familia, en principal como de mi hermano y de mi mamá, como que a veces con mi hermano, pues, podemos los 2 hacer ejercicio o comer, tratar de hacer estos retos de: "Ah, pues, no vamos a tomar refresco, no vamos a comer pan, o, eh, no galletitas y eso", ¿no?, entonces, siento que ahí es un un buen acompañamiento. Y, por ejemplo, con mi mamá, pues, mi mamá siempre trata de de preparar como alimentos saludables, pero luego, pues, también llegan estas rachas de, pues, vamos a comer cosas no tan tan buenas, ¿no?, pizza, tortas, ajá, ¿no?, garnachas, ¿no?, entonces, también se entran como este tipo de alimentos, y te digo, o sea, al final, pues, cuando estás en en estos <smacks lips> temas, o sea, como en tratar de buscar una una rutina que sea estable o que sea sostenible, pues, lo que menos intentas es tener este tipo de distracciones y, al menos conmigo, de repente llegan y ya, para mí me me bloquean, ¿no?, como que digo: "Ya lo hice una vez, pues, ya, el próximo vez lo lo continuamos, o la siguiente semana". Entonces, se vuelve como este sube y baja en el que no puedo mantener ese tipo de rutinas.
Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Tan saludables. <chuckles> Okey. Okey. Okey. Pues, mira, lo que yo te podría recomendar es que empezaras con pequeñas pequeños pasos, pequeñas acciones que, pues, de cierta forma, te te lleven a a lograr como este objetivo en tu rutina. Podría ser, no sé, a lo mejor ponerte horarios, no sé, a lo mejor, que yo quiero hacer ejercicio de en la mañana, ¿no?, entonces, a lo mejor despertarte, no sé, 8, 7 de la mañana, 9, no sé, cuál sea como el horario en el que normalmente te despiertes. Pero, podrías como empezar como despertándote a lo mejor en esos horarios, a lo mejor hacer ejercicio en esas horas y después dedicarle, no sé, de 10 a 2, 3 de la tarde, eh, en tus actividades laborales. Eh, también n n no sé si ahí pueda como funcionar un poco. No sé s si me puedas compartir si trabajas desde casa o trabajas como en alguna oficina. A lo mejor pueda acoplar un poquito más como estos consejos a a esta parte.
Ujú. Okey. Ajá. Okey. Okey. Pues, mira yo trabajo desde casa, lo ideal, o sea, es que no tengo un un horario fijo, ¿no? O sea, realmente va por proyecto, por entregable, yo puedo trabajar en cualquier momento del día, simplemente, con que entregue lo que lo que me encargaron, yo lo puedo hacer. Entonces, digamos que ahí con el tiempo no e no estoy como tan restringida, ¿no? O sea, y creo que esto que mencionas de de los horarios me podría funcionar muy bien así que a ver, compárteme un poquito más de eso.
Okey. Okey. Ah, okey, súper. Okey, entonces está superbien. O sea, a lo mejor puede funcionar como un poquito más lo que te decía, ¿no?, de a lo mejor hacer ejercicio, no sé en qué horario como que te gustaría más, pero a lo mejor si es en la mañana, pues, levantarme un poquito temprano. Y y después del ejercicio, a lo mejor desayunar, a tomar un baño. Eh, una vez, eh, terminando, a lo mejor empezar como con tus actividades laborales. No sé, a lo mejor ocupes, o requieras 3, 4 horas, ocupas ese ese horario, a lo mejor después puedas, eh, hacer tus alimentos, o comer realmente. Y o posterior a eso, a lo mejor, no sé, a lo mejor quieras otra vez hacer un poco más de ejercicio de otra cosa, o o dedicar ese tiempo como a lo mejor para descansar. Después, a lo mejor, puedas continuar con un poco más de de tus actividades laborales, <swallows> que a lo mejor, a lo me dejaste algo pendiente en la en la mañana, o en la tarde que que tenías este tiempo. Y, pues, ya posterior, a lo mejor, no sé, tipo 10 de la noche, eh, poner a lo mejor alguna alarma, o algún, este, recordatorio para poder como hacer esto de del cuidado de la piel y, eh, a lo mejor y pueda funcionarte un poco, que a lo mejor en en los fines de semana, no sé, viernes, sábado, o incluso, los domingos, que puedas como hacer estas listas de, ah, necesito, no sé, a lo mejor tal alimento, tal bebida, o tal, eh, producto de del cuidado de la piel. Y esos días, a lo mejor que es un poco más flexible, o a lo mejor en tu día de descanso, poder ir como a comprarlo, o adquirir este este producto para poder utilizarlo a lo largo de esta de esta semana, y que de pues, de cierta forma no te sea un poco complicado como de, ah, no tengo esto. Exacto. Entonces, creo que esto te podría funcionar un poco. Eh, incluso, eh, al final del día, como te digo, como a las 10, pues, el poner como el recordatorio y poder como realizar, como este este proceso del cuidado de la piel, que por lo que yo entiendo no es no es nada <chuckles> difícil, pero lleva su requiere su tiempo y requiere este poco este poco cuidado, esta atención hacia ti misma.
Ujú. Ujú. Okey. Ujú. Ah, sí. Ujú. Que me presionen, ¿no? Sí, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas como esta parte de los horarios y eso, como que no los había aterrizado. O sea, realmente, pues, justo como mi trabajo es tan variado, o sea, como yo lo puedo poner a la hora que quiera, pues, como que no le doy no le asigno un tiempo, ¿no? Y ahorita que mencionas de los horarios me pareció una muy buena idea, porque justo creo que puedo darle un momento para cada cosa, ¿no? Para hacer ejercicio, el tema del del cuidado, ahorita que decías, bueno, pon una alarma en la noche, no lo había pensado, ¿no?, que también creo que sería fundamental, porque a veces mientras estoy trabajando puedo dar igual esos tiempos de, me lavo la cara mientras sigo trabajando, y luego me pongo la crema, y sigo trabajando. Entonces, como irlo campechaneando un poco para que no se haga, pues, ni tan pesado, ni tan tardado, y creo que eso me me vendría como superbien. O sea, no no había analizado que, pues sí, que, pues, es yo tengo como esta oportunidad, ¿no?, de definir mis horarios, no estoy tan atado a un trabajo en oficina o eso. Y sí, creo que creo que eso me podría como ayudar muchísimo el más. A lo mejor, ¿tú co ubicas alguna aplicación? ¿Crees que alguna me podría ayudar como, no sé, un calendario, una alarma, o crees que simplemente, con la alarma del del celular pueda funcionar?
Ajá. Okey. Claro. Claro. Claro. A un horario. Sí, sí, sí. Pues, pues mira, de la de aplicaciones como tal, no no tengo una que una aplicación que te pueda recomendar, pero simplemente, hay muchos en en los dispositivos móviles, eh, como asistentes personales, incluso, hasta en dispositivos externos puedes como poner recordatorios, incluso hasta alarmas. Y también creo que te podría funcionar como, el ir midiendo tus progresos un poco y de cierta forma, lo que decías como en la comida, como de: "Ah, hoy a lo mejor esta semana no tomé refresco, ¿no?, a lo mejor el fin de semana puedo tomarme un vaso, o o como este tipo de, pues sí, como de estímulos como para decirte vas bien". Entonces, creo que es, este, es otro consejo que te podría ayudar muchísimo en este aspecto.
Ujú. Okey. ¡Ah, eso estaría bien! Ujú. ¡Ah, super! Ujú. Oye, estas ¡Ay!, la verdad te agradezco mucho por haberme escuchado, y por darme estos consejos que los voy a llevar a cabo. Muchísimas gracias.
No, al contrario a ti. Muchas gracias.